Anlatı anlatırım tabii ki de. Eee, t Mardin deyince aklıma, eee, kuru sıcak, gezip gitmiştim çünkü kışı da çok sert geçiyormuş bu arada, bayağı, hani. Metrelerce, metre yani boyu bu boyu bulan kar seviyelerine falan varmış. Eee, kokusu, şarap kokuyor ya Mardin komple. Yani ben o kokuyu alıyorum. Hani üzüm ekşisi derler ya, şu an tabii o üzüm ekşisi benim burnuma şarap geliyor. Çocukken üzüm gibi kokardı ama şu an desen şarap alıyorum. Zaman da, böyle
Hı hı. Hı hı. Evet. A! Hıı. Anladım. Ha. Böyle daha taninli bir koku gibi düşündüm ama sen daha ekşi dedin. Hani şaraptaki tanin geldi, eee, ilk, hani, böyle, aklıma ama, eee, daha, eee, sirkemsi bir şeyden bahsediyorsun yani. O da ilginç. Evet.
Zaman Evet, evet. Yani